もう痛いとね、やっぱりいろいろね、あの良くないですよね。気持ち的にも塞ぎ込んじゃいますしね。
うん。 そうなんです。そう、塞ぎ込んじゃって、でも、なんか運動でもしないのもね、なんか、ん、ま、それも、ま、塞ぎ込む原因になるのかなとは思っていてですね。うん。
うん、ううね、動かないと筋力不足とかになってくるんで。
そうなんです。
ねえ、やっぱり骨にも後々良くないのかなと思いますが。
うん。 あ、そうそう、それも言われてて、なんかちゃんと筋力を、うん、つけないと、なんか、うん、そう、骨にも良くないみたいな感じで、うん、言われてたので、やっぱそう、ま、トレーニングはやっぱしないといけないなとは思うんですけど、でもなんか痛くなるのが怖くてですね、あんま、そう、運動ができてないっていう不安がありますね。
うんうん、うん。 う、うん。 そうですよね。お医者様はどういったふうに、もう手術が必要だとか、なんかトレーニング方法とか、そういったのの指導とかはありますか？
うん。 うん。 ええええ。 うん、うん。 あ、そうですね、あの手術はなんか、そうですね、ま、いずれした方が良いしし、なんかほんとに悪くなる前に手術したらなんか人工的なその、なんですか、こう関節を入れなくて、自分の骨で済みますよみたいには言われてるんですけど、でもなかなかその、そうですね、足に関することなので、そのリハビリが結構長くてですね、ま、半年とか確か両足だと半年とかかかるみたいに言われていて、でも半年休める時期ってなかなか、そうですね、無くて。うん、ま、働いてからも無かったし、そうですね、で、うん、今、ま、主婦なんですけど、でもそれでもやっぱり、半年も家を空けるのはちょっとなっていう感じがあって、なかなか、うん、ん。
うん。 へえ。 あ、そうなんですね。ふん。 うううん。そうなんですね。あも、う両足なんですね。片方じゃなくて両方うん。
あ、はい、そうなんです。両足が痛いんですよね。
あ、大変ですよね。なんかそのどちらか一方がその、特に痛いとかいうのもあるんですかね？同じように痛みますか？
うん。ええ、そうなんですよね。はい。 うん。 ああ。そうですね、同じように多分気がするんですけど、強いて言うなら左足の方かな。
うん。
でも、あんま、うん、変わんないです。

そうなんですね。もう痛いっていうのはね、ほんとに生活にね、ちょっと支障が出ることなんで。どうですかね、トレーニング方法なんかいうのは、お医者様から指導とかはありました？
うん。 なんです。 うん。うん。 はい、ああ、なんかもうだいぶ昔のことなんで、ちょっと忘れ気味ではあるんですけど、なんか確か足を、上に上げるみたいな感じだったような、ベッドの上とかで。
うーん。 ああ、負荷がかからないように、体重の負荷がかからないような運動をしてくださいっていうことですね。
うん。あ、そうそうそう、あ、横になりながら。ええ、そうそうそう。 確か、ええ、そんな感じで言われてんですけど、もうなんかもう、うーん、さぼってますね。
ああ、そうなんですか。何かね、そのやっぱり歩くっていうのは、体重がそのまま股関節にかかってしまう、行動になっちゃうんで。なんか多分その階段とか走ったりとか、歩くっていうのはすまあちょっとあんまりね、骨に直接、骨に損傷が出たりとかもあると思うんで。
うん。 うーん。 うん。 え、そうそうなんです。うん。 うーん。 そうですね。ね、うん、うーん、うん。
うーん、まあ、あ改めて、そのどういった筋肉が落ちないトレーニング方法がいいのか、お医者様に確認してみて、まあ、手術を伸ばしたいんであれば、ちょっとそういったね、トレーニングに力を入れるのもいいかもしれないですね。
ええええ。 うん。 ええええ。 うーん。 ええ。 あ、そうですよね、ま、今は経過観察っていう感じで、たまに、その、ね、あの病院にかかっているっていう感じでして、でも、確かに、うーん、そうですね、やっぱ手術とかをちょっと先送りにしたいなら、結構トレーニングもしないとですよね。
うーん。 ええ。